Ai, eu acho que, fu que é muito muito diferente em vários sentidos, assim, sabe. A coisa que eu acho que mais básica, mas eu lembro de achar muito diferente, aqui na Suécia, eles sempre estão no telefone com alguém, andando na rua, no metrô, no ônibus, o tempo inteiro. Menina, eu fico assim: "Gente com quem que eles conversam tanto".
Aham. Hum. Nossa. Ol Tanto. <laughs> Que não larga desse telefone. <laughs> É mesmo?
Sempre. Então assim, e várias vezes eu me assustava porque passava alguém falando, eu falava: "Nossa, você tá falando comigo?" Aí você vê, ele tá de fone conversando, é. <laughs>
Tá no telefo Ah tá, <chuckles> entendi. <chuckles> E é estranho, né, parece que a pessoa tá falando sozinha, né. Ai, você não viu o fone, né.
Muito assim. É! Menina, e ass É, eu acho que no Brasil como, assim, tem a questão da segurança, né, a gente não gosta de ficar com o celular muito na mão, a gente não conversa não liga tanto também, né. A gente perdeu um pouco disso. A gente é muito do áudio do WhatsApp, mas ligar, acho que a gente perdeu um pouco disso também, né.
Hum. É verdade. É verdade. É verdade. Ah, é, é, com certeza. Nossa, nem me lembro mais E eu ligo agora, faço chamada de WhatsApp só pra minha família, mas ligar mesmo, eu não ligo para ninguém, eh, assim, não, não ligo. É verdade, a gente só manda mensagem, né, fica uma coisa, assim. O ou áudio, ali, no WhatsApp, só. <laughs>
Né? Exato, é. Aham. Aham. Exato, isso eu achei muito diferente, porque eu eu parei Quando eu vi todo mundo no telefone eu falei: "Gente, que estranho só eu" exato. <laughs>
Por que que falam tanto, né. <chuckles> Só pra não ter esse costume. Mas mas como que é fa falando de telefone, assim. Porque aqui nos Estados Unidos o pessoal não usa o WhatsApp, eles usam mensagem. Então tudo o que você vai fazer, assim, coisas burocráticas mesmo, ou eles te ligam, ou eles mandam mensagem de texto. Sabe, a nosso mandam só mensagem de texto que ninguém no Brasil usa, sabe.
Hum. Ah, tá. Aham. Aham, aham. Ah, sério. Aham, aham. É sempre propaganda pra gente, né? <laughs>
É, é, exato. Mas aqui eles usam muito, assim, qualquer aviso, eh, coisas de escola vem mensagem de WhatsApp. De WhatsApp não, de de mensagem de de de celular, de texto. Eh, eu acho di curioso isso. Você faz um agendamento, sabe, de de médico, assim, vem mensagem desse tipo de de texto. <chuckles> É muito diferente. É, é estranho <chuckles> isso. <chuckles>
Nossa. Nossa, texto, aham. Texto. Aham, hã. Aham. Ah, olha só. É Aqui eles usam WhatsApp, todos Assim, a grande maioria têm WhatsApp, mas o WhatsApp pra eles é muito informal como era pra gente lá no comecinho, sabe, quando o WhatsApp chegou no Brasil, era tipo: "Ó, coisa séria tem que mandar por e-mail, não dá pra mandar por WhatsApp. "Ah, vamos confirmar um negócio? Eu vou te mandar por e-mail. Ah "Não é WhatsApp, eles é é é bem casual pra eles.
Ah, que facilita, né. Hum. Sim, sim. Sim, aham. Hum, tá. Entendi.